Ờ, đấy. Mình nghĩ là cái thời điểm ngày xưa, núc đấy mình còn trẻ nên là mình cũng, kiểu, gọi nà, đam mê tốc độ đi, lên là cũng chạy nhanh ờ, lên là cũng chạy khá là nhanh rồi là, kiểu, s trời nó ở đường đồi núi thì kh tối khá là nhanh ấy, nên nà cũng, kiểu rồi các cái địa điểm nó cũng khá là xa nhau thì cũng muốn chạy sớm. Tuy nhiên thì mình nghĩ nại bây giờ thì, ờ, mình nên dành thời gian di chuyển, mình nên ước lượng cái sức của mình ấy, một ngày mình đề ra cho mình ví dụ đi quãng đường là bao nhiêu ki-lô-mét thì, ờ, chỉ cần chạy trong thần cần đấy quãng đường thôi. Như ngày xưa mình đi, ngày đấy là một ngày mình chạy 200 ki-lô-mét thì khá là xa. Ừm, ừm, thì, ờ, bây giờ thì mình nghĩ là nên đi nó gần hơn, khoảng độ vài tiếng, ờ, khoảng một trăm nghìn.
Ừ, đó. Đúng rồi, vậy đó. Ừm. Ồ, nhiều đó! Nói chung là đối với bạn, cái điểm đến á là không cần nhanh hay chậm, chỉ cần bạn đến an toàn là được, đúng hông? Đã thay đổi rồi, đúng hông? Rồi cái lúc mà bạn về á, rồi cha mẹ, bố mẹ bạn thấy cái xe như vậy thì có đã hỏi bạn tới vấn đề là gì hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, có nhưng mà mình không dám, mình chỉ bảo là bị ngã, ờ, bảo dựng xe xong bị đổ dựng xe đổ thôi, đấy, cũng không dám nói cho bố mẹ biết nà
Ờ, dựng xe ngã. Rồi bạn bạn bạn nghĩ cái lý do của bạn nói ra vậy, bố mẹ bạn tin bạn hông?
Ừm, thật ra thì nhìn cái, ơ, xe nó bị như vậy thì cũng không tin được đâu, nhưng mà bố mẹ không hỏi thêm, ừm. Đúng rồi, rồi nà cần áo áo mưa tự nhiên rách, lại xin tiền mua thêm áo mưa. Đó, ừm, ừm.
Ừ, đó, cái vỏ dàn áo nhìn xong là biết, đúng hông? <laughs> Thế thì lúc đó Mình hiểu, lúc đó thì bạn có bị mắng yêu hông? Kiểu như là, mặc dù ba bố mẹ bạn rất là giận nhưng mà vẫn mắng yêu bạn, vẫn thương yêu vì bạn đã về nhà được an toàn hông?
Ừm.

Ờ, cũng may mắn là chú container đấy chú ý dừng lại kịp, ừm, thì mình mới an toàn đấy. Tại vì, ờ, lúc mà chú ý dừng lại và mình khi mà 2 xe cùng dừng lại rồi ấy, thì mình và khoảng cách giữa mình và cái đầu container nó cũng chỉ cách nhau đó khoảng, ờ, 30-40 xăng-ti-mét thôi, cũng khá là gần ờ, thì cũng là một cái ừ, thì cũng <laughs> cũng, gọi là, gần, ờ, thoát, ơ, thoát được cái nguy hiểm nguy hiểm trong gang tấc ấy, thì cũng làm cho mình ừm, ừm.
Ừ. Ủa, gì ghê vậy bạn? Là sát bên luôn rồi còn gì nữa, cái đó không phải gần nữa mà là sát bên rồi bạn ạ. <laughs> Người ta, gọi là, gang tấc ờ, đúng rồi, gang tấc luôn đó. Vậy thì theo như bạn là lúc đó là có phải là do bạn may mắn hông? Ừm, hay là do ông bà độ hay cái gì đó hông? Hay là do do như thế nào?
Ừm, mình nghĩ là ừm, mình nghĩ là may mắn khá là nhiều và cũng phải cảm ơn, ưm, bác tài xế. Khi mà mình dựng xe dậy ấy, mình, kiểu, chỉ biết nói cảm ơn bác tài xế thôi, kiểu, nhờ bác đấy, bác ấy phanh cứ kịp mà mình còn ngồi đây nói chuyện ngày hôm nay ừ.
Ừ, mà lúc đó là đang đang bạn đang leo đèo hay là đang đổ đèo bạn?
Lúc ấy mình đang leo đèo thì, ờ, bác tài xế bác ấy đổ đèo.
Là container đang đổ đèo đó hả?
Ờ, thì cũng khá là nguy hiểm, mình thật sự luôn, đấy thì cũng, kiểu, ừm, túc ấy vừa, kiểu, cũng sợ là mình đã gây ra cái cản trở gì đấy cho bác tài xế nữa nên là cũng chỉ biết nói xin, ưm, vừa cảm ơn vừa xin lỗi ừm.
May mắn đó bạn ơi. <laughs> Mình hiểu. Là bạn tự té mà, đúng hông? Đó, đâu có ai làm ảnh hưởng gì bạn đâu. Nhưng mà lúc đó thì cái container đó có hàng ở trên xe hông bạn, hay là container rỗng thôi?
Đúng rồi, mình tự ngã thôi mà. Container nó có hàng ở đằng sau, ờ, mình nhìn cũng khá là to á ừ, ư, thực sự là liệu bác ấy dừng lại được thì, ờ, cũng khá là ừ, thì chắc là, ừm, ừm, cũng một, ưm, phần may mắn đó là vì trời mưa nên có thể là bác ấy đi chậm hơn bình thường chăng, thì nếu như bình thường mà đi nhanh thì cũng chắc là không kịp phanh rồi. Thực sự tại vì khi mình ngã ra ấy thì xe máy của mình cũng phải bị văng đi một đoạn ấy, thì, à, thì khi mà mình ngã văng đi như vậy thì mình không thể kiểm soát được là mình sẽ, ơ, dừng ở đâu rồi, thì chỉ có nhờ bác đấy hơi phanh kịp thôi, chứ cũng không thể nào mà
Trời ơi, kinh vậy! <laughs> Trời ơi. <laughs> Mà còn trời mưa nữa, đường trơn trượt, trời mưa, container có hàng. Ờ, đồng ý. Ờ. Mình hiểu. Nếu không thì bạn cũng vào rầm vào cái gầm rồi, đúng hông bạn? Đó. <laughs>
Đúng rồi. Thực sự là
Vậy thì sau khi cái cảm xúc đó, lúc đầu là bạn sợ hãi nè, bạn hoảng sợ nè, rồi sau cái lúc mà bạn dựng xe lên bạn đi á, thì lúc đó bạn có còn bị rung hay là bạn còn nghĩ về cảnh tượng lúc đó hông?
Ừm. Ừm. Ừm.

Có chứ và mình, kiểu, mà lúc đấy thì mình vẫn mặc tiếp cái áo mưa đó tại vì trời vẫn đang mưa mà nên mình chỉ sợ là không biết bây giờ mình đi như thế này thì có nghị ngã tiếp không? Xong rồi, kiểu, trời đường mình cảm giác nà có thể ngã bất kỳ lúc nào ấy, kiểu như vậy. Ừm, rất là ừm.
Ờ. Ừ, đấy, và bạn vẫn tiếp tục bạn đi từ cái điểm đó đến cái cái vị cái cái điểm đến của bạn là cách bao xa vậy bạn?
Ừm, từ đ điểm đấy đến, a, điểm đến của mình, mình phụng sẽ di chuyển thêm khoảng hơn một, ừm, nó hơn một gần 1 tiếng đồng hồ nữa, khá là xa.
Trời ơi, xa lắm bạn ơi! Và lúc đó là bạn vừa té xe xong, tâm lý không ổn định, xe thì đang hư và cái áo mưa thì vẫn còn đang rách, đúng hông? <laughs> Vậy là lúc đó là bạn quyết định bạn dừng lại bạn nghỉ hông hay là bạn tiếp tục bạn di chuyển luôn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Trời thì đang mưa nữa. Đúng rồi, trời thì đang mưa. Ờ, vì nó là đường đèo đó thì mới bắt buộc phải di chuyển thôi chứ trên đường đi thì không có chỗ nào để dừng đúng rồi đi đường đèo thì, ờ, thường các cái địa điểm ở các tỉnh miền núi ấy thì nó khá là xa nhau thì bắt buộc phải di chuyển thôi. Thì khi mà
Mà không có chỗ để dừng. Đồng ý. Chứ hông có thể nào mà đứng lại đợi sự trợ giúp từ bất kỳ ai, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ờ, ừm, thật ra thì, ờ, có cách khác, ừm, chắc là lếu mà sau này mình bình tĩnh hơn và, ừm, như hiện tại mình trưởng thành hơn rồi thì mình có thể gọi xe cứu hộ hay gì đó thì có ô tô họ đến họ chở mình đi thì, ờ, sẽ an toàn hơn.
Ờ, đấy. Dù sao thì vẫn an toàn hơn, bỏ ra số tiền vẫn an toàn hơn là di chuyển trên một cái xe đang có vấn đề, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ừm, thì mình thấy nà nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều, chứ nếu như mà, ừm nhưng mà thời điểm đó thì thực sự là không còn đủ tỉnh táo, chỉ vừa hoảng sợ lên chỉ biết, ưm, làm sao cố gắng đi được đến điểm đến thôi chứ cũng không biết nà như thế nào.
Chính xác luôn. À, nhưng mà lúc đó có một cái tâm lý cũng khá là là buồn cười đó là khi mà té xe xong một số người, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ hay có cảm giác là mắc cỡ, đó, <chuckles> cảm giác là, kiểu như, quê á thì bạn lúc đó bạn có cảm giác hông?
Ừm, cũng khá là ngại, đúng rồi, đúng Ờ, có chứ, mình cũng có cảm giác đấy nhưng mà cũng một phần đó là lúc đấy mình đi một mình và đường mưa không có ai cả <laughs> thì cũng
Ờ, cũng đỡ ha, đỡ bị những ánh mắt nhìn ngó, đúng hông bạn? <chuckles>
Đúng rồi, chỉ có mình và bác tài xế ở phía trước thôi nên là cũng đỡ hơn. Ừm.
Câu chuyện chỉ xảy ra giữa hai người thôi, hông có người thứ ba nên cũng có hông có gì, ờ, quá là quê, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi.

À, có chiếc xe mình có kiểm tra lại chứ, mình cũng khá là, ờ, đi di chuyển mình cũng khá là sợ xem là nếu mà cứ thế di chuyển liệu nó có bị, như kiểu, hỏng nặng hơn không ấy. Tại vì có thể núc ban đầu thì nó chỉ bị nhẹ thôi nhưng mà mình cứ cố di chuyển thì biết đâu đấy nó nại bị trở nặng thêm, rồi là mất thêm chi phí gì đó. Ừm, nên là cũng khá là no thì cũng may nà ở gần chỗ đấy thì mình gần chỗ đấy mình có mang đi ra kiểm tra, mang xe ra đến cái cửa hàng họ kiểm tra cho ấy, thì cũng không bị mất thêm chi phí gì nhiều chỉ uốn nại cái, ơ
Ừ, đấy. Đúng rồi. Chính xác luôn, đấy. Rồi kết quả sao bạn? Xe ổn hông?
Ừm, xe ổn nhưng mà cái chỗ phần để chân của mình thì nó bị cong ấy thì chỉ mất tiền để nắn nại cái đấy thôi là được. Ừm.
À, cái đó thì cũng rẻ, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Cũng may mắn khá là nhiều.
Được rồi. Vậy là coi như là cũng như là một cái chuyện của đi thay người, mà cái của đi nó cũng hổng có nhiều lắm, đúng hông?
Đúng rồi.
Ờ. Vậy thì, à, ừm, ừm, khi mà tới khách sạn được tới được điểm đến rồi á cái tâm lý của bạn lúc đó là đã bình tĩnh hơn, đã vui hơn chưa?
Ờ, có chứ, mình vui hơn rất nà nhiều tại vì, ờ, kiểu, khi mà mình thấy đến được an toàn. Tuy nhiên thì đó là lượt đi thôi còn chặng về, còn một quãng đường khá là xa nữa, mình cũng khá là sợ xem không biết bây giờ lếu mà về thì sẽ như thế nào, mình có đủ tự tin để mình đi về hay không?
Ừm. Mình hiểu. Ừ, đó, thì vầy giờ cái lúc đó là bạn có quyết định gọi cho ai hay gọi cho người thân của bạn gì hông? Ờ, để bạn bạn báo cáo cái sự việc đó hông?
Ờ, có, mình cũng gọi cho người thân của mình, cho bố mẹ ấy thì, ờ, núc đó bố mẹ mình mới biết nà mình đang ở một nơi rất là xa rồi, cách, ừm, quê tận bốn năm trăm ki ki-lô-mét. Ừ, ừm, mình thật sự nà núc đấy mình không dám báo, tại vì sợ mọi người khá nà no nắng ấy. Thì cũng chỉ bảo nà bình an thôi, tại vì khi mà mình đi mình lại không xem dự báo thời tiết, đấy là một cái cơn bão đổ bộ khá là to, ờ, ở nhà hay là đấy cũng đang mưa ấy, thì cũng may mắn nà đến hôm về rồi thì trời nó không mưa nữa, thì mình đi nó tự tin hơn chứ nếu mà mưa thì
Ừm. Ờ, rồi đó. Có báo cái chuyện là ngã xe hông bạn? <laughs> À, mình hiểu. À, là là cái bữa về là bạn đi mà không có gặp cái vấn đề gì nữa, đúng hông?